Äh, <giggles> okay.
Solche Sachen, ne? Wenn quasi weißt du, da spielt dann die traurige Musik und er liegt da unten mit ei ganzen Knochen gebrochen.
Ich verstehe, ja. Das ist so
Ja, aber er hätte, ne, das der Typ kann fliegen, was? <chuckles>
'N Widerspruch in sich, okay, ich verstehe, du hast 'n großes Problem mit Widersprüchen. <chuckles>
Äh,. Jo, ich ich denke mir nicht: „Oh, jetzt bin ich ja traurig“, ich denke mir: „Willst du mich veralbern? Hallo?“ <chuckles>
Ja, ich verstehe. Dieses Unlogische.
Ja, äh, da da bin ich einfach nur genervt. <chuckles>
Ja. Ja, ich verstehe. Ja.
Und we we und dann natürlich, wenn die Präsentation dann auch, wie du gesagt hast, ne, so mit der Musik, ganz trauriges Orchester und der Kameraschwenk und dann siehst du all seine Freunde, wie sie da stehen und dann immer so: „Oh nein“, und ich denke mir, mit jeder einzelnen Szene, die mehr reinkommt, bin ich abgefuckter. <laughs>
Tja, krass. Ja, ich verstehe das. Äh, findest du auch, dass, äh, ja, die Schauspielerei also die Schauspieler 'n wesentlichen Beitrag dazu leisten, wie der Film also gefühlstechnisch rüberkommt? Also, ich habe so oft in den ersten 5 Minuten schon gesagt:
<chuckles> Ich meine ja. Mhm. Hm
„Boah, ne. Also, dieser Film, der das wird kein guter Film“, weil ich in den ersten Szenen schon merke: „Dieser Film wird schlecht“, und die wird richtig schlecht, weil die Schauspieler einfach
Oh ja. Oh ja, das merkt man schnell. <snorts> <chuckles>
dumm sind. Sorry, wenn ich das so sage, aber ich habe voll oft das Gefühl, dass die Schauspieler irgendwie das nicht so richtig selbst fühlen. Wenn du das nicht fühlst, dann spiel das nicht.
Mhm. Ne, ne, ich sehe ich sehe schon ich sehe, was du mein <chuckles> Ja, ja, das merkt man. Das merkt man so hart, ja. <snorts>
Ja, also das merkt man richtig krass und da bin ich auch schon direkt abgefuckt und dann gucke ich auch den Film gar nicht.
Äh, das ist Ja, das ist dann auch so: „W wenn ihr, die das gespielt haben, nicht ernst nehmt, warum sollte ich?“ <chuckles> Ne? <chuckles>
Ja, eben. Das ist so wichtig, dass die Schauspieler das selbst fühlen.